ค่ะ เราเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะ ซึ่งตลกมากเลยเพื่อนคนเนี้ยค่ะ เออ ทุกวันนี้นะเป็นเหมือน soulmate เลย เป็นเหมือนเพื่อนคนสำคัญของเราเลย แต่มันตลกตรงที่ว่า เราเนี่ยอยู่กันคนละประเทศเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งด้วยตอนที่เจอกันใหม่ ๆ เนี่ยค่ะ เกลียดขี้หน้ากันค่ะ ไม่ชอบ แต่กลายเป็นว่า อะ ตอนเนี้ยอยู่ห่างกันดันรักกันมากเลย คุยกันแทบจะทุกวัน ทั้ง ๆ ที่ อ่า จริง ๆ แล้วเวลามันผ่านมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้วอะนะคะ ก็คือ ทุกวันนี้คือเจอเตอะ เจอ เจอตัวจริง ๆ กันเนี่ย โอ้โฮ 3 ปีครั้งได้ล่ะมั้ง ตอนที่เขาจะกลับไทยมาเนี่ยค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นนี่ก็ โอ้โฮ เกลียดขี้หน้ากันน่าดูเลย แล้วเราก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่า เออ ก็คิดถึงเขาบ้างแล้วก็ไม่รู้จะ เออ บอกเขายังไง อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม โอ้โฮ พอคุณพูดมาเลย เข้าใจคุณได้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับว่า เออ มันรู้สึกว่า เออ มันลึกซึ้งมากกว่าเดิม แล้วก็ด้วยวัยด้วยเนาะที่ว่าเราโตขึ้น มันทำให้เราแบบว่า การแสดงออกบางครั้งอะ มันก็ค่อนข้างจะเขินอายกันนิดหน่อย แต่ทีเนี้ยครับอยากให้คุณน่ะครับลองบอกเพิ่มนิดหนึ่งว่า คุณน่ะครับจะต้องการความสัมพันธ์แบบไหน อยากจะให้เขาอะเข้าใจว่าฉันรู้สึกดีกับเธอมากจริง ๆ นะว่า ตอนเนี้ยเนื่องจากอายุฉันเริ่มเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับ ยกตัวอย่างเป็นต้นน่ะ ฉันก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย เพื่อนฉันน่ะมันน้อยลงไป แล้วก็เลยฉันเนี่ยจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะครับ ไว้ให้มันนานกว่าเดิมอะครับ
คือเอาจริง ๆ น่ะค่ะ ต่อให้อยู่กันคนละประเทศเนี่ย แต่เราเนี่ยอัพเดทชีวิตซึ่งกันและกันน่ะบ่อยมาก แล้วคือเขาอะค่ะ ช่วงเนี้ยก็เกิดปัญหาเนาะ เกิดปัญหากับสามีแล้วกันค่ะ ก็คือสามีเขาเนี่ยเป็นคนเกเรประมาณหนึ่ง แล้วมันทำให้ชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นอะค่ะ ทีเนี้ยเราเองอะค่ะก็อยากจะบอกว่าให้เขาอะค่ะ เออ ใจดี ๆ แล้วก็เข้มแข็ง แต่คือเราก็ไม่กล้า ไม่กล้าจริง ๆ ที่จะบอกว่า "เออ เลิกกันเถอะ" หรืออะไร แบบเนี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า มันเป็นการก้าวก่ายจนเกินไป เกินงามแล้วกัน เกินงามความเป็นเพื่อน แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงให้เขาอะค่ะรู้สึกดี แล้วก็หันกลับมารักตัวเองบ้าง แบบเนี้ย อันนี้มันก็ยากเหมือนกันน่ะค่ะ แต่เราก็อยากให้เขารู้จริง ๆ เลยอะค่ะว่า เออ เราเป็นห่วงเขา คือแม้ใจ ใจเราอะนะ อยากให้เขาเลิกกับสามีเขาไปเลย แล้วก็กลับไทยมาเถอะ เพราะว่าอยู่ที่นู่นไปมันก็เป็นทุกข์เปล่า ๆ แบบเนี้ยค่ะ แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ
อืม โอ้โฮ เข้าใจเลยครับ สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อะมันค่อนข้างยากจริง ๆ บางครั้งที่เราอะจะไปเหมือนว่าพูดจาก้าวก่าย หรือว่าตัดสินแทนเขาเงี้ยครับ เราอาจจะต้องใช้คำพูดบางอย่างอะครับ ในรูปแบบที่แตกต่างออดไป เช่น การรับฟังโดยที่ไม่ตัดสิน แต่ว่าเราอาจจะโยนคำถามกลับไปอะครับ ให้เขาอะค่อย ๆ คิดอยู่เสมอ ๆ แล้วเมื่อวันหนึ่งอะเขาคิดได้ หรือว่ามีข้อเปรียบเทียบอะ มันค่อนข้างที่จะง่ายต่อเขามากกว่า ยกตัวอย่าง เช่น เราอาจจะโยนประโยคคำถามไปว่า "เออ ก่อนนั้นเป็นยังไงนะ ที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีความสุข แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำให้เธออะรู้สึกว่า เออ มันแย่จังเลย ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีจังเลย" เมื่อว่ามันมีสถานการณ์เปรียบเทียบอะครับ คนเราก็จะมองเห็นข้อเสียได้ง่ายและก็ข้อดีง่าย ๆ และทีเนี้ยก็เริ่มค่อย ๆ ลองให้เขาอะเปรียบเทียบในลึ หลาย ๆ แง่ ในหลาย ๆ รูปแบบอะครับ เพื่อให้เขาอะครับมีโอกาสได้คิด แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองครับ เพราะว่าแบบเนี้ยคุณก็จะได้ว่า เอ่อ คงอยู่เรื่องว่า รักษาเรื่องของมิตรภาพของคุณไว้กับเพื่อนน่ะได้ค่อนข้างง่ายขึ้น พอเป็นแบบเนี้ย คุณรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับ?
โอ้โฮ ดีมากเลยค่ะ คำถามที่คุณบอกว่า หมายถึงคำแนะนำที่คุณบอกว่า ให้ลองหามคำถามโยน ๆ ไปว่าแบบว่า อะ รู้สึกยังไงเพื่อให้เหมือนให้เขาคิดเอง อันนี้คือดีมากเลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่คุณพูดเลยค่ะว่า พอโตขึ้นมาเนี่ยมันคุยกันในทุกเรื่องก็จริงนะ แต่เรื่องที่เป็นแบบเนี้ย ที่เป็นความรู้สึกลึก ๆ ของเราจริง ๆ อะ เราดันไม่กล้าพูดเนาะ เพราะมันดูเป็นการก้าวก่ายชีวิตเพื่อน อย่างที่คุณว่านั่นแหละค่ะ แต่ก็อยากจะให้ ที่จะช่วยเหลือเขาอะ คือเรามองจากทุกคน คนข้างนอกที่เหมือนแบบว่า โอเค เราก็รู้จักสามีเขาด้วยนะ แต่เราก็รู้สึกว่า เออ เขาไม่ได้คู่ควรจริง ๆ อย่างเงี้ย แต่เราก็ไม่กล้าที่จะแบบ "เออ เลิกไปเถอะ กลับมาเถอะ" อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่า อ่า ใช้วิธีคุณน่ะ หมายถึงแบบว่า เออ โยน โยนคำถามให้เขาแบบ "เออ เออ แล้วตอนนี้เขาดีกับเธออยู่หรือ เปล่า?" อัล เออ แบบเพื่อนเราเขาก็อาจจะคิดได้ก็ได้อะค่ะ เพราะเราเนี่ยห่วงเพื่อนคนนี้ของเรามาก ๆ เลย เพราะว่าเขาก็อยู่คนละประเทศกับเรา แล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาก็แทบจะเป็นตัวคนเดียวอยู่แล้วอะค่ะ เพราะเขาไม่มีลูกกันน่ะค่ะ
อื้อฮือ เข้าใจเลยครับ สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่อะ มันน่ะค่อนข้างยาก แล้วก็ เออ มันก็มีความน่าเป็นห่วงจริง ๆ เราอาจจะเสีย เออ มิตรภาพ ที่ดีไป หรือว่าอาจจะเกิดอันตราย เกิดขึ้นเขาได้ เราก็ต้องระวังคำพูดด้วยนะครับ เพราะว่าบางปีเราก็ไม่รู้ว่า เออ สิ่งที่เราพูดไป เขาจะสะ ตะ ตัดสินใจทำยังไง? แล้วก็ทางอีกฝ่ายจะตัดสินใจทำยังไง? มันก็ เออ เราก็เลยต้องคิดก่อนพูดมาก ๆ ทีเนี้ยครับ เรา อะอยากให้คุณน่ะครับย้อน ร้อง ย้อนมองเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งอะครับว่า บางครั้งอะครับ เหมือนที่ว่าเราคุยกัน ณ ขณะเนี้ย ตอนที่เราคิดคนเดียวอะ เราอาจจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง แต่ว่าเหมือนพอเราพูดกับคนที่ว่า ไม่ตัดสินใจเราอะ เราก็จะพูดในอีกแบบหนึ่ง แล้วเขาก็จะให้มุมมองอีกแบบหนึ่ง ทำให้เราอะเริ่มค่อย ๆ มีความสงสัยในตรงนั้น แล้วเราอาจจะคิดได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง บางครั้งสิ่งที่เขาพูดมา มันอาจจะทำให้เรารู้สึกต่อต้านบ้างก็ได้ มันก็เป็นเรื่องปกติ ทีนี้ก็เลยอยากให้คุณน่ะ ลอง มองย้อน กลับไปอะครับว่า เออ ถ้าเราพูดในแนวตัดสินใจอะ มันจะทำให้เพื่อนน่ะรู้สึกแย่เหมือนกัน บางครั้งอะครับเราก็เลยอาจจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีในการรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินใจเขา เพื่อให้เขาอะรู้สึกดี แล้วก็รักษามิตรภาพตรงนั้นไว้อะ พอเป็นแบบเนี้ยครับ คุณพอจะทำได้ไหมอะครับผม?
ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะลองคุยดูเนาะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะ พอโตขึ้นมา เออ มิตรภาพมันดันลึกซึ้งมากขึ้นกว่าตอนเด็ก ๆ เยอะเลย เพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราเจอเขาเนี่ย เราค่อนข้างเกลียดกันเลย ล่ะ <chuckles> แต่พอแบบได้ ได้มารักกันเนี้ย เออ เราก็รู้สึกจริง ๆ ว่าเราอยากจะรักษาคน ๆ นี้ คะ เอาไว้ในชีวิตเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาตายเพราะคำพูดของเราเอง ด้วยการที่เหมือนไปตัดสินเขาอะเนาะ เพราะมันเป็นชีวิตเขาอะค่ะ แล้วเราดันไปเหมือนยุ ๆ ว่าแบบ "เออ เลิกกันเถอะ เลิกกันเถอะ" อย่างเงี้ย แล้วแบบเขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอะ ในภายอู ในภายอู เหมือนแบบว่า ในวันหลังอะค่ะที่เขาดันเลิกกัน แล้วเกิดเขามีชีวิตที่ไม่ดีกว่าเดิมเนี่ย เราว่า เออ เขาก็อาจจะเลิกคบเราไปได้ เลย เหมือนกันน่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่คุณแนะนำมา เราก็รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็เหมือนพยายามฟัง แล้วก็ไม่ต้องตัดสิน แต่แค่แบบว่าสนับสนุนความคิดของเขา แล้วก็ให้เขาอะค่ะคิดได้เอง อันนี้ก็น่าที่จะเก๋ที่สุดเลยล่ะค่ะ เพราะว่า เออ มิตรภาพวัยผู้ใหญ่เนี่ย มัน ถามว่ามันน่าจะง่าย ๆ แต่ก็ เออ กลับลึกซึ้งมากกว่าที่คิดเยอะเลยล่ะค่ะ
อืม ทีเนี้ยครับ เราอาจจะต้องเพิ่มเติมรายละเอียดนิดหนึ่งครับ ทุกครั้งอะครับ เพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลกันมากเลย ทุกครั้งที่ว่ามีโอกาสที่ว่าได้เจอกันอะครับ อยากให้คุณอะครับสร้างความทรงจำดี ๆ ด้วยกันครับ แล้วก็ค่อย ๆ แบ่งปันเรื่องราวที่ว่าให้เขารู้สึกดี ให้เขาเห็นในมุมมองที่แตกต่างขึ้นได้ง่ายขึ้นอะครับ ยกตัวอย่างเช่นว่า เออ เราอาจจะเห็นว่า เราอาจจะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ เรื่องคู่รัก อะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะเห็นว่า เฮ้ย! มีคนน่ะเขาเดินกะหนุงกะหนิงกัน หรือว่าอาจจะเป็นคุณตาคุณยายที่เขาอยู่ด้วยกันมานานในประเทศไทย แล้วเขาแสดงออกต่อกันยังไงอะครับ โดยการที่เขา ให้เขาเห็นเฉย ๆ อย่างเงี้ยครับ แบบว่า "อุ๊ย! คู่นั้นน่ะน่ารักจังเลยนะ อุ๊ย! ดูสิคุณตาเขายังดูแล เออ คุณยายดีจังเลย คอยใส่ใจคุณยายจังเลย" เหมือนว่าให้เพื่อนเขาค่อย ๆ รู้สึกไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย พอเป็นแบบเนี้ยครับ คุณพอจะทำได้ไหมครับ? เพื่อว่าสร้างความทรงจำดี ๆ กับเพื่อนของคุณ แล้วก็ทำให้เขาคิดได้ไปด้วยเงี้ยครับ
อืม ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองให้เขาแบบ ชวนเขาไปดูหนังเลยก็ได้ค่ะว่า แบบว่า อ้อ หนังเรื่องดี ๆ เนาะที่มันมีแต่ความทรงจำดี ๆ เพื่อให้เขาเนี่ยได้ซึมซับแล้วก็ อ่า ไปตระหนัก แล้วก็คิดได้เองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพูดกับเขาตรง ๆ ทำ ที่ทำให้แบบ เออ เสียความรู้สึกกัน เพราะว่าอันที่จริงอะค่ะเวลาเราเกิดปัญหา อะไรอย่างเงี้ย ก็ตลกมาก แทนที่จะเป็นเพื่อนที่เมืองไทยคอยอยู่เคียงข้างเรา กลับเป็นเพื่อนคนนี้แหละค่ะที่อยู่ตั้งไกลออกไปเนาะ แต่เราก็รู้สึกว่า เขาเนี่ยค่ะเคียงข้างเราตลอดเวลาเลย
อื้อฮือ โอ้โฮ พอคุณพูดขึ้นมาแล้วมันก็ เออ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เออ ลึกซึ้งแล้วก็น่ารักมากเลย แล้วก็ทำให้ เอ่อ เวลาคุณเล่าอะเข้าใจเลยว่า คุณก็ยิ้ม แล้วก็นึกถึงความทรงจำดี ๆ ของเพื่อนคนนี้อยู่ ทีเนี้ยครับอยากให้คุณน่ะเพิ่มความรู้สึกตรงเนี้ยเข้าไปในตัวคุณเพิ่มเติมอะครับว่า ถ้าเราอะรู้สึกดีกับสิ่งที่เพื่อนกระทำอะครับ แล้วเราอะทำเหมือนที่เพื่อนกระทำอะครับ ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากมาย แค่ทำสิ่งที่ว่า เออ เราชอบนะ กับสิ่งที่เพื่อนกระทำตรงเนี้ยให้เราอะ และเราก็ชอบนะที่เพื่อนไม่กระทำเรื่องบางเรื่องกับเราอะครับ เพราะว่าคุณก็บอกว่า เพื่อนที่ไทยเนี่ยคุณก็ไม่สะดวกใจที่จะปรึกษาหรือว่าบอกกับเขา แต่ว่ากับเพื่อนคนเนี้ยที่อยู่ห่างไกลกันออกไปคุณสะดวกใจมัน ตลอดเลยที่ว่า จะปรึกษากับเขาอะ พอยกตัวอย่างแบบเนี้ยครับให้คุณคิดอะ คุณรู้สึกว่า มันดีไหมครับ? ที่ว่า เราอาจจะลองปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทำแบบเนี้ยเพิ่มเติมเข้าไปลง อีกอะครับผม?
อือ ได้เลยค่ะ แล้วก็จริง ๆ เราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขานั่นแหละค่ะ แต่แค่มันมีความคิดในหัวบางอย่างที่อยากจะบอกเขาไปตรง ๆ แต่ก็ เอ่อ ยับยั้งชั่งใจอยู่เนี่ยแหละค่ะว่า เออ มันก็ไม่ควรนะ รือ หรือเราจะบอกตรง ๆ แต่สุดท้ายแล้วค่ะพอคุณให้คำแนะนำมาเนี่ย เราก็มีคำตอบแล้วแหละค่ะว่า อา จริง ๆ ก็ไม่ควรจริง ๆ ด้วย ก็ควรจะปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติ แล้วก็อาจจะคอยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาแบบล้มมา หรือว่าพลาดมา หรือว่าเสียใจมา อันนั้นก็น่าที่จะเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วจริง ๆ อะค่ะ เพราะว่าการไปตัดสินใจเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ย บางทีมันก็อาจจะทำให้เขาอะค่ะรู้สึกแย่เนาะ เมื่อผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวัง หรือว่าตั้งใจที่จะอยากให้เป็น พอได้ยินคุณแบบนี้ แล้วก็คำแนะนำที่คุณให้มาเนี่ยเราว่า มันเป็นประโยชน์มาก ๆ กับการที่เราจะรักษาสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งกับเพื่อนคนนี้เอาไว้อะค่ะ แล้วก็ดีมาก ๆ จริง ๆ อะค่ะ
ครับผม ทีเนี้ยครับอยากแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ อยากให้คุณน่ะครับรักษาความสม่ำเสมอไว้อะครับ ไม่ต้องถามลึกซึ้งมากก็ได้ครับ อาจจะเป็นแค่การทักทาย "วันนี้เป็นยังไงบ้าง? โอเคไหม? กินข้าวหรือยัง?" แบบเนี้ยในทุก ๆ วัน หรือว่าในเวลาเดิม ๆ ก็ได้ครับ แบบเนี้ยจะได้คงความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่า แน่นแฟ้นกันตลอดเวลา พอเป็นแบบเนี้ยครับคุณรู้สึกว่า เออ รู้สึกดีต่อใจมากขึ้นไหมครับผม?
แน่นอนแหละค่ะ เพราะว่าเราก็อยากที่จะรู้เรื่องเขาอยู่เรื่อย ๆ นั่นแหละค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะ คุณเนี่ยมีคำแนะนำดี ๆ แล้วก็มีเคล็ดลับดี ๆ มาให้เราเสมอเลย ยัง ก็ขอบคุณนะคะ
ครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หวังว่า หลังจากเนี้ยคุณจะมีความสุขนะครับกับเพื่อนคนเนี้ย แล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดครับ